Gracias. Ay, mira, pues te quería contar que que pues estoy empezando a a querer hacer ejercicio después de de tener un bebé. Ya ya la bebé está un poquito grande, tiene 9 meses, y pues la verdad que yo, eh, quiero empezar a a tener una rutina más constante de hacer ejercicio, porque, bueno, la verdad que cuando recién la tuve, pues, ha sido muy difícil con el sueño y el cansancio y todo, aparte que tengo otros 2 niños. Entonces, sí se me ha hecho un poquito complicado, pero pues, bueno, estoy empezando otra vez, y pues la verdad que que se me ha hecho un poquito difícil, ¿no? Sí, lo empecé a hacer, pero voy 1 día y ya luego al otro no voy, y luego me preguntan: "¿Por qué ya no viniste?". <chuckles> En el gimnasio vamos a unas clases, entonces, eh, la verdad que pues sí quisiera ser un poquito más constante, la verdad, y pues tener ese tiempo para mí, porque la verdad que sí lo ocupo, y y, claro que que pues sí, tengo que, como, priorizar esto, ¿no? Porque la verdad que un tiempo para relajarse, para hacer ejercicio, eh, la verdad que sí me ayuda, y y lo he notado, ¿no? Cuando cuando he podido hacerlo, la verdad que sí me ha ayudado. Entonces, quisiera tener esa rutina más constante, eh, porque la verdad yo sé que me va a ayudar, y pues te quería pedir un consejo, si tienes como algo que me pudiera ayudar para poder hacerlo, eh, a lo mejor, si no todos los días, al por lo menos 3 o 4 días a la semana, yo creo.
Ujú. <chuckles> Fíjate que sí entiendo el cómo te sientes el querer retomar esta actividad y también entiendo que a veces quieras ir un día sí, pero al día siguiente ya no sientas como que las ganas de ir, por por el tiempo y por volver a adecuarse más que nada. Así que algunas recomendaciones sería, bueno, por eso yo entiendo que vas al gimnasio, por eso te de que te preguntan de que no, de que: "¿Por qué no viniste?", y eso. Algo que podrías hacer para que podrías hacer si, si te gus si te gusta o si tienes la posibilidad es quizás como comenzar con pequeños ejercicios dentro de tu hogar, para que te puedas volver a adecuar y para que no te cueste tanto el pues para que sea un poquito más accesible.
Sí. Sí, la verdad que que a además del gimn el gimnasio yo creo que también podría intentar hacerlo en la casa, ¿no? Cuando no pudiera ir yo creo que sí puedo hacerlo en la casa, porque a veces que si no vas ya luego pierdes esa constancia, ¿no? Y ya luego cuando vas al gimnasio y al otro día no vas, pues te mueles todo y ya después al otro día no quieres ir, porque andas todo molido y con el dolor y todo. Entonces que si lo puedo hacer en la casa que tiene que, a lo mejor no puedo ir al gimnasio, porque pues a lo mejor no tengo quien me cuide a los niños o algo así, pero si me doy ese tiempo de hacerlo en la casa yo creo que que sí va a ser como algo más constante, ¿no? Y bueno, sí me gusta hacerlo en la casa, pero no me puedo concentrar igual, ¿no? Que cuando voy al gimnasio, por eso sí quisiera como ir más al gimnasio que hacerlo en la casa, ¿no?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Sí, entiendo completamente. Pues, entonces la parte de la casa la puedes tomar simplemente como una, ¿una forma de adecuarte?, como a tu cuerpo volver a hacer ejercicio y ya, pasarlo como un paso a la vez al gimnasio. Porque sí entiendo que hay más como distractores dentro de tu hogar, además de que, como no estás en un ambiente controlado, como que te puedes ir a una cosa o a otra. Entonces, algo que también que también te podría ayudar, eh, dependiendo de cuál sea tu objetivo, de qué tanta energía tengas, cuánto tiempo tengas es, hacer una rutina de ejercicio dentro del gimnasio, para, poder como medir tus tiempos, tus energías y enfocarte en las partes que quieres trabajar. Y también, pues
Exacto. Muy bien. Ándale, sí, súper, yo creo que sí.
Ujú. Justamente eso.
S sí podría intentarlo porque bueno, eh, te digo, tengo amigas que que nos reunimos a veces o que vamos al gimnasio, pero sí, eh, no es como como una rutina en sí, ¿no?, como dices tú de de tener como planteado ya qué vamos a hacer, ¿no?, a veces que que que tomamos clases que nos gustan mucho. a mí me gusta mucho hacer yoga, pilates y hay otr otras clases como que son como de fuerza, que hay como ejercicios con pesas, eh, que son también como bailes y así, ¿no?, entonces, la verdad que me gusta todo esto como relacionado con el movimiento, las pesas, porque también bueno, pues a veces que que uno quiere a lo mejor tonificar o hacer fuerza en diferentes partes, ¿no?, entonces, eh, yo creo que que pues sí, la rutina yo creo que me va a ayudar a a poder ser más constante, ¿no?, a lo mejor teniendo, no sé, una lista de de cosas que quiero hacer y también, a lo mejor las partes que que quiero, eh, trabajar, ¿no?, del cuerpo. Yo creo que eso también me ayudaría, ¿no?, para tener como, no sé, esta meta para poder lograrlo y pues tener esa rutina más constante. Yo creo que eso sí me ayudaría, la verdad.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Exactamente como lo mencionas, el tener las metas claras es algo que, te podría ayudar bastante como para tener un rumbo fijo. Y también, lo que mencionas de las clases específicas es algo que también me parece bueno, porque también tienes como una guía hacia cierta actividad específica, como que, de cierta forma, lo importante podría ser que adquirieras estructura para que, tuvieras un poquito más de orden. y tal vez eso pudiera motivarte un poco más a a hacer ejercicio, ¿sabes?, en vez de ir como a a hacer ejercicio a ¿aleatorio?
Sí, yo creo que sí. Ándale, si no más como a ver qué haces, ¿no? Yo creo que sí. Y como me dices esto de las clases, eh, me me recuerda que eh para poder ir a las clases tienes que como registrarte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si lo veo como algo ya más constante que lo voy a hacer cada semana, porque a veces que son como martes, jueves, viernes, entonces tengo que registrarme para la clase. Entonces yo creo que si me registro como una semana antes ya voy a tener como, no sé, la motivación para ir, ¿no? Y y bueno, pues lo que me ha pasado que a lo mejor no he podido ir es que sabes que a veces que ahí tienen como una guardería para los niños y pues no está disponible porque hay tantas mamás que quieren hacer ejercicio. Entonces se llena la guardería, ¿no?, para los niños. Entonces eso me ha detenido de ir a veces porque pues no hay quien me los cuide, ¿no? Entonces sí, eso me ha me ha hecho como, eh, no sé, detenerme, ¿no?, a poder ir, pero pues yo creo que, pues tenía que buscar a lo mejor también otro horario en el que pudiera ir y que a lo mejor hubiera alguien que me lo cuidara, ¿no? Yo creo que, bueno, a lo mejor ya en la tarde, ya que mi esposo llegue a trabajar también podría intentar ir para poder, eh, también, pues no dejar esa rutina, ¿no? Que con ser constante, porque ya si no voy un día o dos, ya, pues me muelo y ya no voy a querer ir la próxima semana, ¿no? <chuckles> ¿Qué te parece?
Ujú. Ujú. Ujú. Sí, justamente es eso. Eh, eh, lo que yo comentaba era justamente eso como que buscar como horarios específicos en los que puedas más, pero es algo que pues me acabas de comentar que ya estás viendo al parecer. Y también podrías ver algunas otras opciones de que si hay algún día que que si simplemente pues no puedes ir de que, no hay alguna solución sería un día de ejercicio en casa, tal vez como acomodarlo. Si es que te sientes cómoda. Hacer algo así como hacer ejercicio híbrido.
Sí, yo creo que sí, esa sería muy buena opción y, pues, la verdad que que te digo que a lo mejor no me gusta tanto, pero, eh, ya que, no tengo otra opción, yo creo que sí lo voy a tener que hacer, ¿no?, y bueno, buscar el tiempo, como me dices, ¿no?, eh, cuando a lo mejor la bebé se duerma, eh, hacer lo que tiene que que esté cansada, ¿no?, porque sí a veces que estoy tan cansada que también, pues, no quiero hacer ejercicio, ¿no?, pero, yo creo que que si lo hago y me esfuerzo por, a por tan siquiera hacer un poquito de ejercicio, voy a a tener más energía, ¿no?, porque sí me ha pasado que a veces no quiero hacer nada y y hago algo, aunque esté cansada y me siento mejor, entonces yo creo que sí, que tiene que sea en la casa, voy a intentar hacerlo y y sabes que sí, eh, cuando estaba embarazada hacía mucho mucho yoga, eh, con videos en internet, entonces yo creo que sí puedo encontrar otra rutina de ejercicio que puedo hacer en la casa y y lo voy a voy a intentar la verdad, eh.
Ujú. Ujú, me alegra, y, también justamente como algo que puedes hacer ahí es, tal vez si quieres, es medir como tu energía en lo que va de la semana, ¿cómo te sientes?, ¿de qué tienes ganas?, y así como que ir adecuando tu rutina de acuerdo a lo que quieras en el día, en la semana y también en cuan en cuanto a cómo te sientes físicamente.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que me serviría mucho hacer eso porque a veces que uno no se da cuenta de cómo te sientes, ¿no? Y y, como te puedes sobrecargar de de trabajo o de energía, y luego, pues, hasta puedo tener problemas para dormir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, dependiendo cómo me sienta, pues, físicamente, eh, voy a a decidir qué hacer o ¿no? Y pues, también te quería decir, ¿no?, que que a lo mejor, si algún día no puedo ir al gimnasio, me podía ayudar tan siquiera ir a caminar afuera, ¿no?, <chuckles> yo creo.
Ujú. Justamente, eso de buscar alternativas y me parece muy bien a mí el hecho de que ya lo estás haciendo, justamente.
Sí, y pues sí, a veces que te digo que me da flojera, pero pues ni modo, tengo que, eh, trabajar en esto porque sí, eh, para poder criar a estos niños tiene que tener energía uno, ¿no? Y y pues si no soy constante, pues no voy a a poder lograrlo. <chuckles>
Ujú. Mm, claro, em, también como esta parte de medir tanto el o sea, en el día lo que quieres hacer, también como darte estos descansos, si es que sientes que lo ameritas y que lo necesitas.
Sí, yo creo que sí, porque a veces que estoy tan cansada que que no tengo ganas de hacer nada y, pues, si descanso un poquito, voy a tener un poquito más de energía, ¿no? Voy a agarrar esta esta carga, ¿no?, tan siquiera. Pues la verdad que, pues, muchas gracias por por tus consejos, y y voy a empezar a aplicarlos para poder ser más constante en mi rutina y m y mi ejercicio diario, la verdad que muchas gracias.
No hay de qué. Me alegra haber podido aconsejarte. Muchas gracias por
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias igual.